Ừm, thật ra đối với mình á là nếu mà mình ăn thường xuyên quá thì mình cũng cảm thấy nó hơi nhàm ấy, nên là mặc dù nó là một trong những c những cái món mà mình yêu thích, nhưng mà thỉnh thoảng là mình cũng có đổi món. Tức là ví dụ như mình, ờ, mình mình bước ra đường đi, mình bước ra đường thì, ờ, bình thường á là mình sẽ ăn món súp cua, nhưng mà thí dụ như trong tuần đó mà mình, ờ, mình ăn hoài mình cũng chán quá, mình sẽ đổi, mình đi ăn, ơ, mình đi ăn bún đậu mắm tôm, hoặc là mình đi ăn, ơ, gỏi ăn gỏi cuốn và chấm mắm nêm chẳng hạn, thì mình sẽ có xu hướng mình tìm tới những cái món mà nó đậm đà và nó kích thích cái vị giác của mình ấy, để cho mình tạm thời mình quên đi những cái suy nghĩ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bạn nói đúng á, nó nhiều mùi, đúng rồi, <laughs> lúc đó là đầu óc mình nó không không còn nghĩ gì nữa. Ừm.
Ừm. Ừ, cũng được. Ừm. Nó phải có, ơ, nhiều mùi vị. <laughs> Thì người ta mới bảo là, kiểu, nếu như mà đời cho bạn, à, bịch mắm tôm là bạn phải đi mua bún ngay đấy còn gì nữa.
Đúng rồi, trời đất ơi! Đó là một cái tinh túy ẩm thực rồi, không thể nào thưởng thức nó trong cái tâm trạng bi lụy được, đấy, nên là đúng rồi, ăn xong là tâm trạng thấy khá, thấy khác hẳn mà. <chuckles>
Ô kê. Ừm, đồng ý nha. Ừm, đấy, đúng như là cái câu nói là bảo là khi mà đời ném cho bạn một túi mắm tôm là bạn phải đi mua ngay một suất bún đậu, <laughs> là nó xử lý được ngay cái vấn đề.
Ừm. Đúng rồi, phải tận dụng chứ không thể nào lãng phí được, đúng rồi, kiểu vậy.
Đúng, đấy, nhiều khi ẩm thực nó cũng có tác dụng ra phết đấy không phải không đâu. Đấy.
Chính xác luôn mà, ừ, đấy. Nên là mình sẽ đổi món chứ n chứ mình hổng có ăn hoài một món đâu, kiểu vậy á, ừm.
Ừm. Nhưng mà, ờ, đấy, thì Thì thôi thì hy vọng là, kiểu như là, ít buồn buồn thôi, ví dụ một tuần buồn một lần thôi chứ, thì một tuần ăn trừ cơm một lần thì cũng được.
Ừm. Ừ, buồn buồn nhiều quá rồi hổng biết thay đổi thực đơn như nào cho phong phú, kiểu vậy. <laughs> Ừ, buồn vừa vừa thôi. Ừ, thứ nhất là đà thứ nhất là vi viêm mầm màng túi, thứ hai là không biết lựa thực đơn như nào. <laughs> Ừm.
Ừ. <laughs> Không nên buồn nhiều quá, buồn nhiều quá là lại tốn. Thật đấy, lại suốt ngày phải đi ăn. Ừ. Thật ấy, đấy nó lại, kiểu, gọi là, bị nhờn thuốc đấy, bị lờn thuốc, <laughs> lờn cái món súp cua ấy, rồi cứ ăn sau này ăn vào lại không thấy tác dụng nữa thì chết, nên là phải ít buồn thôi. Ừm. Đó.
Đúng rồi, ừm, hợp lý. Thì bởi vậy. Ừ, đúng rồi, phải thay phiên món, đổi món nữa.

Đúng rồi, chính xác luôn, tại vì, ờ, thật ra lúc mà, ừm, mình cảm giác á, mỗi lần mình buồn á, mình ăn uống cái gì đó thì nó nó, kiểu, nó cứ lê thê á. Xong rồi mình mình ngồi mình ăn xong 1 muỗng đi, tức là mình không phải là, kiểu, ăn lấy ăn để ăn lấy ăn để lúc đói thì nó khác. Còn còn lúc đó mình ngồi mình ăn, mình múc 1 muỗng mình ăn, xong cái mình l lại ngồi mình suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Xong rồi lúc mà mình ăn xong tiếp thì lúc đó cái tâm trạng mình nó lại đỡ hơn, tại vì cái cái cái cảm xúc và cái vị giác, ưm, những cái giác quan của mình lúc mà mình ăn cái món súp cua á, thì nó nó nó nó đã dịu đi rất là nhiều rồi so với lúc mà mình mình vui và mình ăn cái món đó. Ấy, tức là mình không có cảm nhận cái cái cái sự ngon cái sự ngon của cái món đó, lúc mà mình buồn mình ăn mình thấy nó ngon hơn bình thường. Ấy, lúc mà mình vui mình ăn món đó thì mình thấy nó cũng tàm tạm, ô kê, nhưng mà lúc buồn á, ăn lại thấy nó ngon hơn bình thường. Vậy á, kiểu vậy. Thì tâm trạng thực ra nó cũng ảnh hưởng tới vị giác đấy rất là nhiều. Ừ. <chuckles> Ừm.
Ừ. Đúng. Ô kê. Ừ. Ừm. <chuckles> Cũng cũng rất là rất là khó hiểu, đúng không? Cũng rất là kỳ lạ, cùng một cái món đấy nhưng mà cũng lắm chuyện, cảm xúc nó khác thì cái món ăn đưa vào miệng nó cũng khác mà. Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi, cảm xúc nó nó nó khác nhiều lắm. Ừ, kiểu vậy. <chuckles>
Ừm, t nhưng mà, kiểu như là, để bây giờ chọn, ơ, chọn một cái món khác để mà thay thế cái món này thì, ừm, có hay không?
Ừm. Ờ, cũng chắc cũng sẽ có. Thì thật ra nếu mà cái quán ruột, cái món súp cua này mà một ngày nào đó, ơ, đẹp trời nó đóng cửa đi, thì ô kê, đương nhiên mình phải tìm một cái quán nào đó, ô kê, có thể là một món súp cua mà, ừm, nấu cũng tương tự vậy thì mình sẽ ngồi ăn. Còn nếu mà không tìm được thì mình sẽ đổi hướng khác, tìm những món là như nãy mình nói là, ờ, bún đậu mắm tôm nè, đấy, rồi gỏi cuốn ăn kèm với mắm nêm, đấy, h ha hoặc là ốc len xào dừa nhưng mà đi ăn một cái quán nào khác. Ừ.
Ừ. Ừ. Ừm. Nhưng mà bình thường thì mà bún đậu mắm tôm người ta không bún đậu mắm tôm người ta không bán buổi tối đâu nhá. <chuckles>